Có chứ, đặc biệt nà gần đây ấy, mình thi bằng nái xe phải trượt đến lần thứ 6 rồi. Thế nhưng mà <laughs> mình đã nghĩ rằng là, ừm, có khi nào, tại vì, ờ, hiện tại mình đang ở bên Nhật ấy, thì mình thi đổi bằng. Mình thi đổi bằng đến lần thứ 6 rồi mà vẫn trượt, trong khi bạn bè mình thì ai cũng đỗ hết cả rồi, nên là mình đang có một chút suy nghĩ nà niệu có khi nào đất nước Nhật này nó không hợp với mình không, hay là mình về Việt Nam chứ bây giờ cứ thi cử hoài không đỗ như vậy thì chắc là thôi, chắc là phải bỏ cái đất nước này để về Việt Nam thôi, đó, mình nghĩ như vậy. Ừ.
Ô! Trời ơi, dữ vậy hả? Hiểu, hiểu, hiểu. <laughs> Ô kê, ô kê, cũng cũng cũng khá là căng đó chứ hả? Kiểu như là, bạn thi cũng hơi nhiều lần rồi, đúng hông? Chứ đâu có ít đâu, nhưng mà, ừm, cái lúc đó bạn ừ.
Ừm. Đúng rồi, rồi cũng nhiều thời gian và tiền bạc, công sức nữa. Ừm.
Công nhận, đúng rồi, đặc biệt là cái việc mà đóng cái tiền thi lại, đúng hông? Rồi còn mất thời gian đi thi, đi học lại các kiểu nữa, trời ơi, nhiều lắm đó chứ.
Đúng rồi. Ừm. Đó, thì, ờ, cũng phải suy nghĩ khá là nhiều đấy. Tuy nhiên thì mình cũng đấy, như mình vừa bảo, gì, mình cũng phải nghĩ về cái việc mà lợi ích nếu mà mình, ờ, có được cái bằng nái xe đấy thì sẽ như thế nào, nó làm cho mình phải tiếp tục mình cố gắng để có bằng được cái bằng lái xe đấy. Ờ, đặc biệt nà ấy, nó nà một cái thử thách cho bản thân ấy, mình nghĩ nà mình phải cố gắng mình chinh phục được. Chứ nếu mà mình từ bỏ ngay như vậy thì rất dễ cho mình cái cảm giác nà sau này bất kể một cái việc gì ấy, mình cũng không đi đến cùng và mình có thể bỏ ngang giữa chừng, như vậy thì nà một cái mà không tốt cho cuộc sống một chút nào. Ừm.
Hiểu, hiểu. Ô kê. Ừ. Ê, tính ra là cũng hiểu á chứ. Thật sự, thật sự nếu như mà nói á là, ờ, những cái cảm giác và những cái vấn đề về cái thất bại á, nó nó nó không ảnh hưởng thì là nói xạo, đúng hông? Rõ ràng là có rất là nhiều ảnh hưởng luôn, và r như bạn kể là hả, đã làm khiến cho bạn muốn hả có thể là bị bỏ về Việt Nam luôn, <laughs> tới mức đó luôn á, là n rất là lớn đó chứ. Nhưng mà, ừm, sau đó rồi hông biết là bạn có có nghĩ sang một cái điều khác không? Sau những cái suy nghĩ tiêu cực đó đó?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi.